Benepisyo sa paglalakbay sa isa sa ibang bansa, yung mga ano yung mga tanging tanawin at destinasyon na mahirap mahirap matagpuan sa sarili nating bayan 'di ba?
Mhm. Oo, tama naman.
Yung mga Eiffel Tower na sa Paris lang natin makikita. Yung
Mm. Tama.
Yung mga Burj Khalifa matataas na mga building 'di ba?
Mm, tama ka naman.
Tsaka yung mga historikal na mga
Lugar.
lugar gaya ng Pyramid of Egypt.
Mm. Oo.
Di ba.
Oo, yung mga mahirap, ah, mahirap mong makita na sa picture mo lang nakikita tas mapupuntahan mo.
O Tama, tama sa picture sa TV
Mapapa-wow ka talaga, oo.
Di ba. Kasi ang pagkakaroon ng pagkakataon na makita ang mga ito ay
Ayan.
parang nabibigay ng sense of achievement 'di ba kasi, parang nagkakaroon ka ng malalim na presisyon sa, history ng ating mundo 'di ba?
Tama, oo. Tama, oo.
Tsaka ano rin ang paglalakbay sa ibang bansa ay isang magandang pagkakataon din para matuto ng ibang lenggwahe o wika 'di ba? Kasi kung
Mm, oportunidad. Tama, oo isa yun, oo tama, oo.
Sa tingin ko ang isang bansa ay may iba't ibang wika 'di ba? Tsaka ang pakikisama salamuha sa mga tao dun ay maaaring magturo sa atin ng bagong wika. Na isang magandang skill na matulong sa ating personal at professional na paglaki 'di ba?
Mm, meron. Tama, oo. Magandang ano Tama. Tama, oo.

Ano, ah, mas gustuhin ko pang ano maglakbay sa sarili nating bayan kasi unang-una wala akong masyadong budget sa, pagpunta sa ibang bansa di ba, kasi
Mm. Mm.
Tsaka dito sa ating sariling bansa, hmm, wala hmm, napakaraming magagandang tanawin tsaka, kultura, mga iba't ibang pagkain dito sa Pilipinas na minsan na hindi pa talaga natin hindi ko pa talaga lubos na nakikilala o nabibigyan ng halaga at tsaka nasubukan, di ba?
Oh, tama tama ka naman. Tama. Nasusubukan. Oo, tama naman, oo.
Tsaka Bago bago tayo lum bago tayo lum bago tayo lumipad papunta sa mga banyagang lugar bakit hindi mo na natin tuklasin ang mga yaman dito sa sariling atin, di ba?
Tama, mm. Tama ka naman.
Isipin mo may libo-libong isla dito sa ating lugar, kasi di ba, tsaka bawat isa nito ay may kanya-kanyang kwento at ganda, di ba?
Oo, meron. Tama, oo, meron. Madami madami siya, mm.
Sa Lu sa Luzon pa lang sa inyo, andiyan na yung mga rice terracess, di ba?
Mm.
Malamig na klima ng Baguio at makasaysayang mga monumento diyan sa Maynila di ba, at saka sa Visayas naman di mo pinapansin yung Boracay yung kultura ng Cebu.
Tama. Oo, nakapunta naman na, mm, nakapunta naman na.
At tahimik na kagandahan ng Siquijor at saka dito samin naman sa Mindanao, ah, makakita ka ng ibang iba't ibang kultura gaya ng sa mga Maranao at Tausug di ba pati na rin yung mga likas na yaman, gaya sa Siargao di ba napakaganda dun. Tsaka bukod sa ganda ng kalikasan at kultura importante rin para sakin ang suportahan ang lokal na turismo.
Mm. Oo, mm. Oo, tama. Mm, madaming turista. Mm, tama.
Di ba kasi pi kasi kapag pinili mong maglakbay sa loob ng ating bansa ay nakatulong ka ng mga maliit na negosyante, mga lokal na tour guide at mga maliit na komunidad na umaasa sa turismo lang ang pangkabuhayan, di ba, tsaka sa tingin ko isa rin itong paraan na ipakita natin na mahal natin ang ating bansa, di ba?
May punto ka diyan.